Anladım. O, yani, aslında bayağıdır da gidiyorsun, doğru. Eee, yani, ilk peki kendini gördüğünde, ilk başladığın haftayla, yani, 2-3 hafta öncesini kıyaslarsan mesela şu anda, hani, hiç mi bir gelişim olmadı mesela sence? Senin, hani, rahat hissetmen veya daha çok konuşman.
Iıı, yani. <chuckles> Evet. İşi Yani aslında şöyle oldu: 1-2 tanesi biraz sanırım ön yargılı gibi hissettim. Yani bilmiyorum neden öyleler ama yani birazcık soğuklar. Olabilir, belki mizaçları öyle, kişilikleri öyle. Birazcık duvarları var. Ben de, hani, eee, bilmiyorum, göz teması falan pek kurmuyoruz. Sadece, hani, selamlaşıyoruz, "Merhaba, günaydın, hoşça kal." şeklinde. Ama öyle bir çok bir kontağım yok. Ama asıl, hani tabii ki de atölyenin kurucusu olan, hani, ressam arkadaş çok şey yani, idare etmeye çalışıyor ortamı tabii ki. Ben de birazcık, böyle, sanırım kendimi belli ettim. Yani, böyle, ııı, ortama karşı soğuma yaşadığımı hissetti bence sanatçı hissiyatıyla, kesin. Geçen hafta geldi, benimle konuştu. "Hani, istersen, hani, tane tane konuşabilirim, anlamadığın bir şey olursa bana lütfen gel. Hani, sonuçta <swallows> ana dilin değil, anlıyorum, birazcık çekini çekinik duruyorsun. Sebebini bilmiyorum, bizden mi çekiniyorsun, neden kaynaklanıyor? Dile takılıyorsan, takılma." gibi bir konuşma yaptı benimle. O beni birazcık, eee, pozitif yöne çekti. Ama böyle normalde, ben aslında, böyle, <tsk> çok orada bana ilham gelsin diye beklerken, oradaki, böyle, son geçen hafta değil ama önceki birkaç hafta şeydim: Yani o saatler bitse de, böyle, yani yapamıyorum bir taraftan, bir ilham gelmiyor. Süre dolsa da çıksam şuradan, hani ayıp olmasın diye de böyle basıp gidemiyorum. Biraz kötü hissetmiştim ama bilmiyorum, şimdi o konuşmadan sonra her şey değişir mi benim için? Ya, biraz ortada gibiyim açıkçası.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. A! Hı hı. Ne güzel! Hıı. Bir sonraki hafta. Anladım. Kaç gün sonra bu yeni şey?
Eee, 1 hafta sonra olacak. Şimdi bana şey diyor zaten: "Hani, sen artık kendini hazır hissediyorsan, bir konu seç, sen anlat. Hani, bir ressam, bir sanat tarihindeki eee enteresan bir olay." Ben de cesaret edemiyorum. Bilmiyorum ya, sorulara falan nasıl cevap vereceğim. Hani bir anda böyle bilmediğim bir yerden gelirse paniğim birazcık sanırım o ortamlarda, hani, eee, Almanca bir şeyleri sunum yapmak anlamında. Aslında C1 kısmında yapmıştım yani, 8 tane sunum konusu vardı. Sayfalarca sunum ezberlemiştim, çok da rahat geçmiştim ama şimdi biraz beni geriyor. Aradan biraz zaman geçti, ortam beni biraz gerdi galiba.
I hı. Evet. Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı.